ええと、菊池選手に対して、試合の後に、あのま日本語でゆうと、「今日菊池さん、今日はあの足の痙攣はしなかったね」ってゆって、でってゆって、で、彼は、「うん、もうあの痙攣はしないよ、なぜかと言えば、あの自分はちゃんとバナナを食べたから」っていうような内容なんですけれど、で、で、「やっぱりバナナがいいんだ」ってゆうと、「だから、あの猿はね、絶対に痙攣を起こさないんだ」ってゆっている、すもう、ま、しょうもない内容なんですけれど。うん。
はい。 うん。 おお。 へえ。 はい、はい。 うーん。 はい、それのうん。
それそれをやっぱり彼が英語で、あの、いしゆっているのが、その英語ので、痙攣っていうのが cramp っていうんですね。<laughs>
ああ。 うん。 うーん、クランプ、はい。
ですけど、彼のしゃち発音でゆうと、こう、これはゆっていいのかな、crap みたいな感じで、ちょっと汚い言葉になってしまうんですね、そうすると。
ああ。 あ、あの、意味意味が変わるっていうか
そう、ちょっとの発音違う言葉になってしまうんですね。そう。で、それを聞くと、彼がその monkey ん、あ、猿は絶対に痙しないっていうのは、それはバナナ食べてるからだってゆうんですけど。その。<laughs>
違う言葉になっちゃうっていうのかな？うんうん、はいはい。ああ、へえ、うん。 うん。 ああ。あのなんかちょっと、だダジャレじゃないけど、なんかなんか、おもしろ要素があるな？あ、え、なんかでも、わわわかれてないですね。理解しきれてないな。脳がついはい、あ、うん。はいはい、ごめんなさい。それで。
そう。そうなんです。 そうです。<laughs> ま、ま、子供たちが、ま、喜ぶようなこう、まあ汚い言葉に変わってしまうので、それを見て子供たちが、あ、ゲラゲラゲラみたいな感じに。
うん、うん。 へえ。 ああ、すはい、こう英語がね、おすあのアメリカに住んでらして、こう、そのやり取りって普通にわかったって感じですか？その店主とうんうん。
うん。<laughs> はい。 うん。 そうですね。もううん、まま、彼が多分ゆおうとしていることは、そのあの cramp っていう言葉をゆおうとしているんですけれど、それをんのちょっと発音がずれているので、それが子どもたちが喜ぶその汚い言葉に変わってしまうんですね。
うーん。 ああ。

はい、あの色んなね、動画が今見れる機会がありますけど、なんかその中で、こうバズった動画で、なんか印象に残ってるものって、あったりしますか？
うん。 はい。 うん。 そうですね、あの今一番最初に、パッと頭に浮かんだのがですね、ええと、去年ぐらいですかね。去年、一昨年、去年ぐらいかに、あの急に、またこうバズり始めたもので、これ日本で流行ってたかどうかはわからないんですけれど、今私、アメリカに在住していて、ええと最初は、多分子供子供とか、お大人、ま、両方だったんですかね。え、で、はつ流行り始めて、で、ま、うちの息子なんかが、「ええ、これちょっとママ見て」って言って、あの日本人の人が、英語喋ってて、すごい面白いんだよっていうやつだったんですね。
うん。はい。 うん。うん。 はい。 はい。 うん。 ああ。 はい。 うん。 うーん。 あ。 ああ、あ、そう、ちなみにあの、なんだろう、うん、あの YouTube とか、な何てんだ、そういうあの、コンテンツか。っていうのは、どのどれだったんですか？
はい。 はい。多分、息子が一番最初に持ってきたのは、多分 TikTok だったんじゃないかな、と思うんですよね。
はい。 ああ。うーん、じゃ TikTok からから、TikTok のってことか、ですかね。うーん。
はい。 そうですね。うん。もしかしたらその前に、YouTube とかで上がったりとかしてたかもしれないんですけれど、あの子供の中で、あのこうバズるのって、やっぱ TikTok が一番最初みたいな感じで
あ、なるほど。はい。最初のうん。 うん、はい。うーん、確かに。へえ、どうですか？その息子さんが見てって言われた時はもう、あれかな、もう既に、ババズり始めてた、もう既にバズってたっていう状況です
うん。 はい。 バズってたんでしょうね、きっと。もう結構、何ええ、あの、の動画だったので。で、ええと、その動画っていうのは、ええと、昔、ええと、ちょっと何年ぐらいかわかんないんですけど。えっと、日本人の菊池選手っていう、野球のプロ野球の選手が、えっと、ま、う、もうほんと、さいつい最近、あのワールドシリーズに出ていた、えっとトロントブルージェイズっていうところにいたんですね。
うーん。 うん。 はい。 はい。 ああ、はい。 うん、はい。 ああ。あ、そうなんすくきん？菊池選手ですね。
えっとね、菊池下の名前がね、ちょっと出てこないんですけど。菊池選手って元々多分日本で、あの、プレーされてた方なんですね。はい。で、ええとで、多分ミネソタとか、たミネソタと確か最後にプレイされてたのが、トロントのブルージェイズだったと思うんですけれど。で、彼はい。
うん。 はい。うんうん。 プロ野球でね、はいはい。で、ブルージェイズで、うん。 うーん、はい。